Oui. Et, est-ce que vous avez eu les résultats souhaités? Est-ce qu'ils ont zu justement, heu, pu découvrir de nouveaux sports, heu? Heu, et avoir les yeux émerveillés, dont tu parles? Est-ce que, heu, ça les a fait vibrer ces olympiades?
Oui. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait aussi, heu il y avait aussi de la savate française, voilà, ça me revient. Il y avait en fait, ce qu'on appelle, heu voilà, c'est de la boxe française, heu, qui était aussi au programme. Et en fait, c'était, heu heu, on a eu la heu, j'ai eu la chance en fait, de d'avoir aussi des des personnes, heu, des personnalités, heu, des sportifs de haut niveau qui venaient, heu, donner leurs conseils, heu, sur tous les sports. Et en fait, heu, les jeunes ont été vraiment très réceptifs et très impliqués. Heu, ils voulaient toucher, un peu, à tous les sports, heu, re refaire des, heu, parce qu'il y avait beaucoup de démos. Et puis, heu et puis, heu, la la cerise sur le gâteau, c'était, heu, des tirages au sort, en fait, pour faire gagner des places pour les JO de Paris. Donc, heu, il y avait un tirage au sort, heu il avait il y avait à peu près, une quinzaine de places, donc 15 places et a il faut savoir qu'il y avait, heu ouais. Il y avait plus de 300, heu 300 personnes sur le site. C'était un c'était un site, heu un site heu ouais.
Mmh mh. Ah! Génial. Il y avait combien de places à gagner? Oh! C'est des beaux cadeaux. Aïe. mille trois cent personnes sur la journée?
Ouais, plus de 300 personnes, ouais, exactement. Il y avait vraiment beauc
Qui ont fait les ol qui ont participé?
Exactement, ouais, ouais, ouais, plus de 300 personnes, c
Ah oui, donc c'était un belle événement. Heu, ces places aux jeux olympiques, bah, ça a dû leur faire, heu, super plaisir, aux gagnants. Et est-ce qu'il y a eu des médailles, heu, des coupes, heu? Est-ce qu'il a eu des podiums à la fin de la journée?
Oui. Ouais, heu

Heu, c'était plus en fait c'était pas forcément, heu heu, un esprit de compétition. Il y avait pas forcément, heu, de la compétition, heu heu, c'était vraiment permettre, heu, vraiment à tout le monde de découvrir, heu, les, heu les, heu les sports en fait, les disciplines. Il y avait pas forcément de de compétition, heu, le jour-là, heu, c'est vraiment permettre aux collégiens exactement, et puis à la fin, heu, il y a il y a eu des t des lots, on a il y a eu des lots, heu heu, par exemple j'ai même, heu, eu à gérer un stand de quiz, heu, sur l'histoire des jeux olympiques et, heu et, heu, au fur, et à mesure, heu, bah, de la journée il y avait des lots à gagner, heu, des petits goodies. Heu, mais j'avais quand même un rôle de supervision, de coordination, heu, le jour même. Il y avait beaucoup de bénévoles de de de de mobilisés, heu, ce jour-là, donc ce qui permettait en de remplir aussi, heu
Les sports. D'accord. C'est resté, bon état d'esprit, quoi. Mmh mh. Ah super, il y des bénévoles qui sont venus vous aider?
Exactement, il y avait des bénévoles ils étaient, quand même, une bonne, heu, trentaine, aussi, ouais. C'était il y avait beaucoup, beaucoup de monde. Heu, on a eu
Ils étaient nombreux? Ah oui. Ouais, gros événement, et vous avez tous, heu, mangé sur place?
Exactement oui, à 12:00 on a on s'est tous restaurés, il y avait, heu, un un espace dédié à ça. En fait on était sur un site, heu, pour l'espoir. Heu, si tu veux, en fait, c'était, heu, donc il y avait vraiment toutes les installations, heu, à l'intérieur, il y avait un gymnase, heu heu, plusieurs, heu avec plusieurs, heu, compartiments, heu heu, un vraiment spécialisé pour l'escrime où les, heu, les sportifs, heu heu, venaient, heu, s'entraîner pour, heu, de l'escrime. Il y avait un terrain de hockey sur gazon, heu, il y avait un une piste de d'athlétisme avec un terrain de football, heu heu, qui a été aménagé aussi pour des épreuves d'athlétisme et heu, vraiment, heu, un espace
OK. Ah oui, mais vous étiez aussi sur des gros sites, quoi, des heu, qui vous ont permis aussi de faire un super événement, heu. Mais du coup, vous aviez aussi tous les terrains et toutes les ça, c'est important aussi, heu, pour l'événement.
Oui, oui, oui, voilà. C'est ça.